มัน ห อร่อยมาก
อืม ก็คือ ก็คือคุณน่ะชอบมัน มันที่มันเป็นมัน มันปิ้งย่างเนาะ มันเผา อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม ที่เขาเรียก อ๋อ ก็มันจะหอมกว่า อันนี้ก็คือเมนูหลักเลยถูกไหม เวลา ก ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะ ปลูกเองด้วย แล้วก็แบบสามารถนำมา ต่างไหมคุณ แบบว่า เวลาแบบเราปลูกสด ๆ เองอะ แล้วเรามากิน ต่างจากที่เราไปซื้อตลาดอะไรพวกนี้ไหม? เคยเปรียบเทียบไหม? มันหอมกว่าหรือยังไงไหม?
อือฮึ ใช่ อา คารุน อา ครับผม อืม เออ ก็รู้สึกต่างนะ ผม เพราะว่าคือบางทีเราไปซื้อเขาอะ เราก็เห็นมันลดราคาใช่ไหม เราก็คิดว่า เฮ้ย มันล้น ล มันล้นตลาดเหรอ แต่จริง ๆ ไม่ใช่อะ มัน มันนานแล้วอะ แล้วเขาอยากขายออกไว ๆ อะ <chuckles> เราก็
อา อ๋อ แล้ว เออ แล้ว แล้วอย่างงี้คือ แล้วสงสัยนิดหนึ่งครับ ว่าเวลามันนานกับมันสดเนี่ย บางคนไม่รู้อะ ก แล้วคุณ คุณแบบว่าพอจะอธิบายได้ไหมว่ารสชาติมันต่างกันไหม?
ครับ อา เรื่องความหวานเลยครับผม ถ้ามัน ถ้ามันสดใหม่ ๆ เนี่ยมันจะหวาน หวานมาก ๆ เลย แล้ว แต่ถ้าเป็นมัน นะ นะ มันที่เราขุดออกมานานแล้วเนี่ย เหมือนหัวมัน
เออ เหรอ?
หัวมัน ท เอ่อ น่าจะดึงน้ำตาลไปเพื่อเอาตัวรอดจนหมดแล้วมั้งครับผม จนมัน มันไม่เหลือความหวานของมันแล้ว
อ๋อ ครับ ก็คือ อืม ก็คือเป็นทริกเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามัน ถ้าเกิดว่ามันจะหวานได้เนี่ยก็ต้องแบบสด ๆ หน่อย อย่าทิ้งไว้นาน อ๋อ อันนี้ก็เป็น เออ เทคนิคในการแบบว่าดูมันนะ เวลาที่แบบเลือกมา มาบริโภคเนาะ มาใช้ ค มาใช้ทำอาหาร อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วอย่างพวกแบบว่า เอ่อ ค ผลไม้ล่ะครับ ผลไม้นี่มีปลูกไหม หรือว่ายังไงครับ? อืม
อา ครับผม อา ครับผม อา ผลไม้ เอ่อ ก็มีปลูกเป็นต้น ต้นที่โตมาน่าจะ 40 กว่าปีแล้ว อยู่มาตั้งแต่รุ่นตาผมเนาะ มันก็คือต้นมะม่วงกับมะขามครับผม
ทั่วไป อา โอ้ ต้นอะไรครับ? อืม มะขาม นี้มะขามอะไรครับ มะขามหวานไหม หรือว่ามะขามเล็ก ๆ?
ซึ่ง เอ่อ มัน ผม ผม ผมก็ไม่แน่ใจนะ เพราะว่าเขากินมะขามกันดิบกัน แล้วก็กินทั้งมะขามสุกกัน แต่มะขามสุกมันมีรสเปรี้ยว ผมคิดนัน มันน่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวอะ มันไม่หวานเลย อ้าว
อืม เป็นมะขามเปรี้ยว แต่ก็สามารถประกอบอาหารแบบว่ากินเล่นได้ อย่างงี้ใช่ไหม? มะขา มะขามก็วิตามินสูงนะ อืม ครับ
อา ใช่ อา ครับผม ก็มี มี มี ครับ อ
ก็รู้สึกว่าวันนี้ได้ มีอะไรครับ? ครับ ก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะมากเลย เอ่อ ก็รู้สึกว่ามัน แบบบางทีเรากินพืชผักผลไม้ที่หลากหลายเนาะ ยิ่งอย่างคุณแบบว่าปลูกเองด้วย อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า เออ มันสด อะไรอย่างเงี้ย ก็ดีครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ นะครับ ที่มาแชร์ข้อมูลดี ๆ ครับ
ครับ ก็มีเอา ม อา ครับ

ครับ อยากทราบว่าจะทำยังไงดีครับให้กินผักผลไม้ได้เป็นประจำเนี่ยครับ ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ? อือฮึ
อา โอเคครับผม ก็โดยปกติแล้วเนี่ย ผมเป็นคนที่ไม่ ค เอ่อ กินผัก กิน กินผลไม้ครับ แต่เป็นคนที่กินน้อยอะ ด้วยความที่ว่า ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ แล้วการซื้อผลไม้มาแต่ละครั้งเนี่ย ผมก็จะมากิน มากินเป็นคนสุดท้าย แล้วก็ไม่ค่อยได้กิน เพราะว่าทุกคนก็จะไปกินกันหมดแล้ว แล้วด้วยความที่ว่าผมชอบ ไอ้ ผม ช ผ อา
อือฮึ อ้าว ทำไมครับ ทำไมถึงได้มากินเป็นคนสุดท้ายอะครับ เรามีภารกิจเหรอ หรือว่ายังไงครับ? อะฮะ
ครับ อา ส่วน ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงั้นครับผม และ และด้วยความที่ว่าผมชอบบริโภคเป็นน้ำผลไม้แทนอยู่แล้วครับผม ก็
อืม อ๋อ ชอบดื่มน้ำผลไม้ อืม อือ แล้วพวกผลไม้อย่างงี้ล่ะ ชอบไหม?
ใช่ครับผม แล้วก็ อา แล้วโผะ ผลไม้ผมก็ทานได้ครับผม แต่ อ อา ผลไม้ก็ทานได้ แต่ไม่ค่อยได้ทานบ่อย เพราะว่ารู้สึกว่า อ เอ่อ การเคี้ยวมันเนี่ย บางทีผมรู้สึกแบบ
อือฮึ อืม
มัน texture มันหยิกยึ๋ยไง มันแปลก ๆ ผมไม่ ไม่ ไม่ ไม่ค่อยชินเหมือนกันครับ เพราะว่าถ้าเป็นผลไม้ผมก็จะกินจำพวกเนื้อแน่น ๆ เนื้อแน่น ๆ มากกว่า อย่างเช่น พวก อ่า แอปเปิ้ลหรือไม่ก็ แอปเปิ้ลหรือไม่ก็ เอ่อ จำพวกมันฝรั่งครับผม
อือฮึ อือ เหรอ? อืม เช่น เช่นไรครับ? อ๋อ มันฝรั่ง อืม แล้วปกติชอบ ชอบผลไม้แบบไหนเป็นพิเศษครับ?
อา อืม ชอบเป็นพิเศษเลยเหรอครับ คงจะเป็นขนุนมั้งครับ มันหวาน แล้วก็ ใช่ มีอะไรให้เคี้ยวด้วย อะฮะ อัน
ชอบอะไรเป็นพิเศษอะ ในผลไม้? อา ครับ อืม อ้อ ของโปรดเลยใช่ไหม? อือฮึ อืม แล้วถ้าไม่ชอบอะ?
เหมือนเหรอ ไม่ชอบเลย ก็คงจะเป็น เอ่อ เสาวรสมั้งครับผม มัน <chuckles> มัน มันรู้สึก มันรู้สึกแปลก ๆ อะ ด้วยความที่ว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเม็ด ๆ แล้ว กินแล้วหยิกยึ๋ยอะครับ คล้าย ๆ เม็ดนางรัก อะฮะ
ถ้าไม่ชอบมีไหม? เสาวรส เออ เออ อ๋อหมาย หมายถึงว่า อ่า คือเสาวรสสดใช่ไหม แต่ถ้าเป็นน้ำพอได้ไหม ถ้าเป็นน้ำก็ไม่ชอบเหรอ? ชอบไหม?
ใช่ครับ อา พอ พอ พอ พอทานได้อยู่ครับผมถ้าเป็นน้ำ ถ้าเกิดปั่นแล้วมันละเอียดไปแล้วอะครับ
อ๋อ